Mm, pero talaga 'pag may libreng oras ako, eh, nilalaan ko yun sa pahinga. Tapos nagre-relax oo, so tulog sa rea eh, para 'pag hindi ko naman 'pag hindi naman ako makatulog, yun nga nakikinig ng music, nanonood ng kung ano-ano sa social media, ganyan. Para malibang din. Mm.
Ok Mm. Sa tulog. <laughs> Oo. Mm. Tama. Mm. Tama. Medyo ano, 'no, mahaba-haba pang sakripisyo yan, 'no, hanggang sa siguro mga maglilimang taon yung baby n'yo. <laughs> 'Di ba, puyat-puyat pa siya.
Oo. Oo, totoo yan. Sabi nga nila, eh, parang, ah, yung sakripisyo naman sulit basta nagagan nagagampanan nang mabuti yung para sa baby din, sa bata, 'di ba? Mm.
Mm. Oo. Tama. Tsaka ano yung, ah, masigla yung pangangatawan niya, wala siyang sakit, 'di ba, yun yung mga ano. Yun, ako naman hmm. Ah, ako, o yun, panonood ng pelikula lang din kapag nakakain ako lang kasi mag-isa sa bahay, eh. Kaya kapag naiinip talaga ako, yan musika, playlist ganyan, panonood ng, ah, mga Korean novela, yan lang yung mga hilig me.
Mm, totoo, oo. Tsaka sabi sa oo, sige. Mm. Mm. Oo.
Hmm, pero ikaw, ano?
At parang ma mahilig ka mahilig ka sa mga series, yung mga gano'n? Mga Korean nobela? Oo.
Oo, o oo, kasi yun lang yuong available, eh. <laughs> 'Di ba?
Hmm, wow, ah yung mga net mga Netflix and chill ka lang, ganyan? Oo. Hmm.
Mm. Tama, mm. Mm, may tanong pa ako sa'yo ano, nakakapagdulot ba sa'yo ng kaligayahan o peace of mind ang mga ginagawa mo sa free time? Tsaka paano?
Mm. Mm.

Pero kasi ang kadalasan, di ba yung mga acoustic guitar, yung may mga kaha na kahoy ganun. Yung may butas na loob ang, ang, ah, depende kasi sa tutugtugin mo, eh, kung mahilig ka sa mga rock music, alternative, elec electric guitar talaga madalas ginagamit. Pero kung may oo mga mahilig ka sa mga love song, mga chill lang na music mga pop, mga ganyan. Eh, ah, ah, puro acoustic ah acoustic guitar lang ganon gagamitin mo. Mm. kasi ang maririnig mo lang dun, oo mga strum lang ganon tapos yung mga, plucking di ba parang yung sa more than words alam naririnig mo ba yung plucking ng more than words? Ganun, mm.
Mm. Oo oo. Ah oo. Mm. Ah. Ginagamit? Love story. Mm. Mm. Ah, dun ka sa may ano? Hmm, ayan talagang Mm. Ah. Mm. Mm. Oo, oo, oo. Ah, oo nga so pagtugtog pala ng mga instrumento minsan yung ano no yung mga hilig mo? <chuckles> O, 'yan ayun pangarap ko din yan kaso yun, hindi ako, hindi talaga hindi ko siya natutunan talaga. Pero yun, hanggang pangarap na lang siguro. <chuckles> Di ba? Mm.
Mm, oo. <laughs> Oo. Oo. Pero ikaw may tatanong ako sayo. Ah, pina may pa'no mo pinaplanong gawin yung mga isna ang libreng oras mo sa susunod na mga araw? O pinaplano mo ba? Or hinahayaan mo lang?
Mm. Ah, sisi oo. Para sakin ah paano ko pinaplanong gamitin yung libreng oras ko? Siguro sa, ah, pagkikipag-bonding ko sa pamilya ko.
Hmm.
Mm, sa mga susunod na mga araw. Kasi di ba importante yun na magkaroon ka ng oras sa pamilya mo, magkaroon kayo ng bukas na komunikasyon. Ikaw ba? May pinaplano ka ba? Kapag sa free weekend niyo?
Oo. Mm, oo totoo. Mm. Mm. Yan, oo. Wala ako wala talaga, eh, pero, ginagawa ko kasi siya sa pang araw-araw. Kagaya nga ng nabanggit ko, siyempre yung pag-aalaga sa anak ko ayan talaga priority ko tapos pag-aasikaso ko din sa misis ko at tsaka, pag paghahanda rin para sa kanilang lahat ayan.
Mm. Hmm. Mm, tama. Hmm. Ayan, oo, salamat sa oras mo ano, kahit busy ka ngayon. <chuckles>
Mm, magandang maganda yung napag-usapan natin ngayon ayan maraming salamat sayo, paalam.
Oo nga salamat, ingat ka.
Ingat din.

Ako't ang ako kasi mayro'n akong dating hobby ko na pero natigil kasi parang gusto ko binabalikan ko. Ayun, yung paggigitara kasi naging hobby ko na siya before tapos nung nag-aaral pa 'ko nung college, ganyan, pero nung nagtatrabaho na kasi ko parang nawala na ako sap nay hindi ko na siya nagagawa, kumbaga hindi ko na nahahawakan yung gitara ko. Pero ngayon dahil may pamilya na ako. Ah, parang binabalikan ko ngayon siya, 'yon yung naman 'yon. Kahit papaano sa minsan sa isang linggo ganyan nakakapag gitara ako hanggang mga i kahit ilang oras ganyan, ikaw ba? Mayro'n ka bang mga hobby o interest na di ba sa mm.
Mm. Ah. Mm. Ah, mm. Oo. Mm. Ah, oo. Tama. Mm. Mm, tama. <snorts> Oo. Hmm. Mm. Oo. Oh, yan isa din yan sa mga gusto kong subukan dati parang bumili pa nga ako ng gitara nat nasa 3,000 pa nga yata yung gitara ko. Kasi gusto ko talagang matutunan na kahit isang instrumento, ah, alam kong tugtugin. Eh, nung panahon 'yon parang nawiwili ako sa mga panonood nong mga nagigitara, di ba? Pero 'yon, ah ah sa awa naman ng Diyos, hi hindi ako natuto. <laughs> Wala, kahit anong gawin ko kasi parang walang nagtuturo sakin tapos hindi ako mad
Mm. <laughs> Oo. Mm. Oo. Mm, oo. <giggles> Wow. <sniffs> Hmm. Mm. Oo, malaking bagay din yata kasi para madali kang matutong maggitara kung mayron nu magtuturo talaga sayo.
Mm. Oo, yung hindi ako matiyagang nanonood ng mga video sa online.
Mm. Mm.
Pero naa-amaze kasi ako pag nakikita ko sila sa online, lalo na yung parang tinutugtog mo na yung mismong ano, oh om oo.
Oo. Yung kanta, halimbawa, yung kumakanta mismo yung gitara, di ba, may mga gano'n?
Oo, ano kasi tawag do'n may tawag do'n, di ba? Yung <gasps>
Ah, ma ang tawag nila do'n yung parang finger style na pamamaraan. Kasi pag halimbawa may isa kang kanta parang, kumakanta yung gitara mo. Eh, 'yon na mismo oo, mm, mahirap 'yon sa totoo lang ako nga nahihirapan din do'n, eh.
Oo. Oo. Mm. Oo, 'yon, di ba ang hirap no'n? <chuckles> Mm.